El tema se me hace muy interesante porque habla de los hábitos. En México tenemos una frase muy común y muy popular que dicen que el hábito no hace al monje. Pero hablando de hábitos, creo que es algo que la vida diaria nos impone a a prueba todos los días para podernos mantener como seres funcionales y inclusive mejorar, ¿qué opinas de esto?
Claro. Sí, la verdad es que es algo súper interesante, ¿sabes? De hecho, eh, creo que los hábitos es algo que formamos todas las personas. No sé si estés de acuerdo con esto, pero, eh, sí, hay de hecho, eh, hay justamente un estudio que habla, en el cual dice que para tomar un hábito solamente se necesita que lo sigas por aproximadamente 15 días y que esto ya se haga haga posible. Entonces sí es algo, eh, bastante positivo a veces en nuestras vidas que nos puede ap ayudar. No sé, ¿qué pienses tú acerca de esto?
Correcto. Así es. Estoy completamente de acuerdo contigo acerca de lo importante que es mantener los hábitos y crear nuevos hábitos que nos lleven a disfrutar más de la vida y del y de lo que hacemos todos los días. Y creo que uno de los hábitos que yo cambié y que me y que te puedo platicar brevemente que me motivó a hacerlo, pues fue el de repente
Ujú. Sí.
no desvelarme tanto. Creo que ese es uno de los há hábitos de sueño y tener unos hábitos de sueño más sanos. Me me ayudó mucho. ¿y qué me motivó?, pues simplemente el tener un una vida más saludable.
Claro. Una vida más saludable, ah, pues sí, mira, la verdad es que, eh, justamente los hábitos del sueño son unos de los más importantes, ¿no?, porque muchas personas suelen tener lo que son problemas de insomnio y, pues, a veces van ligados a muy malos hábitos, entonces qué bueno que lo hayas cambiado, eh, ¿cómo fue que lo hiciste o qué fue lo que te motivó a realizar este cambio de hábito?
Sí. Pues, realmente, la salud en general, tener una en una higiene de de sueño, como le llaman los expertos y y sentirme bien en el día, porque cuando uno cambia los los ciclos de sueño en la mañana del día siguiente uno se siente muy cansado, yo me sentía muy cansado y me sentía, que va, que no tenía un rendimiento propio, este, en el trabajo.
Ujú. Sí. Sí, terrible, ¿no? Sí, la verdad, sí.
Sí, completamente de acuerdo, terrible, ¿y tú qué hábito has cambiado?, ¿y qué te motivó a hacerlo?
Sí, no. Eh, bueno, la verdad, eh, fíja el hábito que que cambié fue justamente un mal hábito que tenía yo, el cual antes, cuando era un poco más joven, era de empezar a fumar en exceso, ya que, pues, eh, bueno, no es algo bueno para la salud, entonces esto, pues, eh, yo veía, pues, muchas repercusiones, ¿sabes?, de hecho, uno de mis familiares, pues, tuvo problemas, por lo mismo, por consumo de tabaco y fue por lo mismo que yo dije: "Sabes, yo no puedo seguir fumando de esta manera, tengo que hacer el cambio", y fue un poco difícil, la verdad, porque, eh, no es un buen hábito, pero el cambiarlo para un beneficio y salud personal es algo que ayudó bastante, no sé si tú hayas tenido contacto con algo de eso o algún conocido, eh, pero es un mal hábito, ¿sabes?
Okey. Oh. Sí. Sí, claro, muy mal hábito y sobre todo, que tiene repercusiones no solamente en la salud, sino en tus relaciones interpersonales y en en algo que a veces, cuando estamos en ese tipo de hábitos, no lo veo muy claramente, pero es el aspecto económico, es un hábito muy caro.
Sí. Sí, de hecho, de, eh, se suele decir que justamente este hábito, eh, o mal hábito <chuckles> puede ser un gasto hormiga, ¿sabes? Entonces, eh, esto es un mal hábito que incluso afecta a tu economía y que bueno, no es no es bastante saludable, eh, vaya, ni para ti ni para tu billetera. Entonces, eh, pues sí, es algo difícil, ¿tú crees que es importante cambiar, eh, los hábitos, aunque al principio sean complicados?
Sí. Claro que sí. Yo creo que sí, porque, sabes que considero que es importante que ningún ser humano debe de quedarse con la duda de ver hasta dónde puede llegar, este simplemente por condición natural. Entonces, em, si lo relacionamos con el cambio de hábitos, pues vamos a ver y explorar hasta dónde podemos llegar, que cómo nos podemos sentir al cambiar un hábito es algo que que tenemos derecho todos a a descubrir por nosotros mismos y a vivirlo.
Claro, y todos estamos para mejorar estos hábitos, ¿sabes?, o sea, es a veces puede ser un poco difícil, pero la verdad es que, como dices, todos tenemos, eh, vaya, esta capacidad o derecho para que podamos realizar estos estos cambios y, de hecho, eh, justamente sé que uno de los países que tienen un gran consumo de, eh, de tabaco, es México. Regresando un poco a lo que te estaba platicando, pero y, eh, y regresando a lo que me dices sí, es muy importante a veces cambiar los hábitos que puedan ser, eh, malos o vaya dañinos para para nuestra salud, ya sea, eh, vaya emocional, mental, física, cualquiera de estas y es es bastante importante.
Así es. Así es. Y y de hecho, qué bueno que tocas la palabra emociones, porque ya una vez que que logras este cambio de hábitos, la repercusión en las emociones y en lo que sentimos y en cómo vemos la vida es sorprendente, eh, nos damos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo y y también de lo que estábamos perdiendo al momento de tener un comportamiento que ya prácticamente lo habíamos hecho parte de nuestra vida, y cuando lo vamos de cuando lo vamos aminorando poco a poco y cuando nos liberamos completamente de este, ¡wao!, se siente impresionante.
Sí. Sí, la verdad es que es algo liberador, ¿no?, cambiar un mal hábito es algo que te puede ayudar muchísimo, así como lo dices, es estar arrastrando un peso enorme cuando es algo que te hace bastante daño, entonces sí, superimportante, la verdad el realizar este tipo de cambios, pues nos apoya muchísimo, y la verdad es que, como te comento, esto sí llega afectar en las emociones, justo como tú también me lo dijiste, es una carga mental, eh, vaya, pesadísima.
Sí, exactamente, y sobre todo ahora que, en este mundo tan conectado, tan de inmediatez, tan de una vida tan deprisa, la salud tenemos emociones saludables, emociones sanas, es un círculo virtuoso, de hecho, si tenemos malos hábitos es porque emocionalmente por ahí algo, eh, considero que está fallando emocionalmente y que los malos hábitos a veces son como tapaderas, ¿no?, para que precisamente estas emociones no nos duelan tanto.
Sí, claro. Justamente muchas veces todo esto es superinteresante, porque vemos cómo nosotros con un mal hábito, es simplemente una fuga, a veces de una mala emoción o una mala estabilidad emocional. Entonces, esto es un tema que sí está bastante complicado. Pero, eh, vamos, todo va en cambio Bueno, en en el camino a lo que es la acción. La acción para cambiar los hábitos es superimportante. No sé si tú creas lo mismo de que justamente dar los primeros pasos es lo que te va a encaminar a que tú lleves el cambio de un buen hábito.
Totalmente, coincido contigo y los primeros pasos son muy complicados y cuando hemos tratado de cambiar un mal hábito o un hábito que nos está es que ese y yo creo que el primer paso es reconocer que nos está estorbando, reconocer que nos está molestando y a veces podemos solos y a veces no, eh, requerimos de buscar ayuda ya sea de un profesional, em y hablando de un terapeuta, de un psicólogo o a veces de amigos, a veces de familiares o, bueno, habrá personas que se apoyen en en lo que crean que como, eh, pilar espiritual vamos a llamarlo así para no meternos en polémicas, eh, cualquier ayuda, cualquier manera, es buena para dar el primer paso y, sobre todo, yo creo que que son los momentos en los que necesitamos mucha ayuda, mucho apoyo.
Claro. Claro, sí, sí. Sí, la verdad es que, fíjate, son unos temas superimportantes, los cuales, eh, tú mencionas, por ejemplo, el que me comentas, ¿no?, que uno, el primer paso de esto, pues siempre va a ser aceptar que uno tiene un problema, un mal hábito. Estás haciendo algo mal y ¿sabes?, al al momento en el que tú reconoces que tienes este problema, te va a ser mucho más fácil buscar este tipo de ayuda, como lo comentas. Tal vez no nos vamos a meter en un tema en el cual vamos a, eh, profundizar en algo espiritual. Pero si puedes apoyarte con un amigo, con un profesional, con un círculo social en el que hayan dejado cualquier recomendación, puede ser buena para que te ayuden a liberarte de un mal hábito. A veces creo que sirve mucho el que haya alguna persona que haya superado un mal hábito. El que ellos te apoyen diciéndote cómo lo puedes superar es oro molido, ¿sabes?, es experiencia invaluable.
Exacto. Justo, sí. Exacto. Totalmente de acuerdo. Es, es como tener un padrino, un guía, alguien que ya pasó por lo que tú estás apa este, viviendo, y que de alguna manera te vaya transmitiendo su experiencia de vida. Cómo el es esta persona lo pudo afrontar, lo está superando. Inclusive a veces, y y te hacen conscientes de que el mal hábito, posiblemente va a tardar tiempo en que te liberes de él. O que posiblemente nunca te vas a liberar de él, pero lo vas a poder controlar, y lo vas a poder reconocer cuando ya se está saliendo de control.
Exacto, sí. Sí, claro. Y la verdad es que imagínate los hábitos, eh, ¿cuánto tiempo a veces los tenemos arraigados? ¿Y cuánto tiempo necesitamos para soltarnos de ellos?, ¿sabes? Muchas veces, ah nosotros creemos que, eh, bueno, un hábito lo creaste en 10 años, y a veces lo quieres, eh, destruir en cosa de meses, de días. Entonces, es algo a veces muy difícil, ¿sabes? Incluso pasa con algunos, eh, malos hábitos alimenticios, por ejemplo, que yo en algún momento tuve y fue difícil, ¿sabes? Dije: "Cuánto tiempo llevo yo comiendo muy mal, teniendo un mal hábito y no puedo esperar que con una dieta de 2 semanas, yo recupere totalmente la salud, un peso ideal y cosas de esta índole", ¿sabes?
Sí. Uy, sí. Exacto. Sí, no, justamente. Porque no e lo que pasa es que también queremos los resultados inmediatos, y la vida como la llevamos, pues queremos que sea rápido, sencillo, que no nos tome mucho tiempo, que no nos esforcemos mucho, pero el tamaño del sacrificio es el tamaño de la recompensa.
Excelente. No, eso es algo <chuckles> súper bueno. La verdad es que justamente entre nosotros tengamos, eh, más, eh, sacrificio para mejorar este hábito, la recompensa siempre va a ser mejor. Y sabes, a veces creo que esa es la parte difícil de hacer un cambio, que a veces no nos atrevemos, o creemos que la disciplina no nos da para poder cambiar estas cosas. Y en verdad s creo que sea el hábito que sea para cambiarlo a algo bueno, eh, puede ser algo difícil, pero creo que totalmente vale la pena. No sé si tú pienses lo mismo.
Creo que sí, vale mucho la pena. Y, mm, poco a poco, este, cuando nos metemos en esta en este círculo en ese círculo virtuoso de de querer cambiar hábitos, pues, se emp empezar a lo mejor con los más sencillos de de cambiar. Uno uno a la vez, como como decía, este, no sé, si lo decía Bon Napoleón Bonaparte de una cosa a la vez, pero una cosa a la vez, cambiar uno, ya que lo lo lograste cambiar, vamos con uno más difícil. Vamos con uno más difícil. Y poco a poco así nos vamos a ir sintiendo más plenos, y más felices con nosotros mismos, que yo creo que eso es lo más importante.
Sí. Sí, la verdad es que dar estos pasos de poco a poco es son lecciones, justamente, de vida que se, que se van dando, y a veces ya tienen tanto tiempo que no lo dicen, ¿sabes? No puedes empezar a correr sin antes empezar a caminar. Entonces hay que ir un paso a la vez, 1 día a la vez. Y vaya, pues, creo que hay muchísimo material del cual nos podemos apoyar para realizar cambio de hábitos. Yo no conocía lo que me comentas de que era una frase de Napoleón, pero conocía la que era de 1 día a la vez, que a veces marca un pequeño programa en el cual comentan algo muy parecido. Entonces sí, muy importante. El esfuerzo va poco a poco cuesta, pero es bastante gratificante.
Justo. Sí. Ujú. Sí. Exactamente y sobre todo, reconocerse uno mismo esos logros, por muy pequeño que sea, siempre vernos al espejo y darnos una palmadita en la espalda es básico, es fundamental, porque el mayor reconocimiento que podemos tener es el que nos hagamos nosotros mismos. Y el más grande apapacho que nos podemos dar igual es el de nosotros mismos para y sobre todo en este tema de de cambio de hábitos.
Sí. No y la verdad que que mejor dicho, porque solo uno sabe lo que le costó construir un mal hábito y lo que le va a costar el de quitárselo, el llevar a cabo este cambio, solo uno sabe lo pesado que puede ser esto, entonces, sabes, si es algo bastante complicado, que mejor que nosotros darnos un buen apoyo a nosotros mismos para que podamos seguir adelante con estos con estos cambios y para cambiar estos hábitos.
Sí. Estoy completamente de acuerdo sobre todo esto de de darnos una recompensa por y no castigarnos tanto, eh, creo que eso eso es algo que nos va a ayudar mucho en los cambios de los hábitos que que queremos realmente cambiar.
Sí. La verdad es que sí, superimportante y bastante bueno, la verdad, mira que con esto me has ayudado bastante y creo que voy a empezar a realizar otros cambios y otros hábitos que vamos a identificar.
Ah, que gracias. Muy bien. Muy bien, perfecto.